À, bạn ơi, với những cái người mà họ, gọi là, muốn, kiểu là, bắt đầu có những cái, ờm, bước làm để mà, gọi là, ủ những cái, ờ, gọi là, phân phân, à, à, thì bạn nghĩ á là khi mà họ muốn bắt đầu như vậy thì nên bắt đầu như thế nào vậy? Ờ.
Ừm. Ừm. Ừm. À, đối với mình á thật sự mà nói mà về cái ủ phân á, thì nó cũng là một quá trình rất là khó nghe. Tại vì phân á thì phải chia theo nhiều loại nữa, ờ, phân bón, rồi phân hữu cơ, rồi phân vô cơ, phân hóa học gì tùm lum tùm la hết, nói chung là đối với nhu cầu của mỗi người thôi. Nhưng mà đối với trường hợp riêng bản thân mình á, thì hiện tại thì mình đang thuê một cái nhà chung cư, thì mình cũng, ờ, hay trồng cây ở ngoài ban công nè, thì mình cũng tự ủ phân, thì phân ở đây là mình sử dụng những cái rác thải, ờ, hữu cơ hàng ngày á, như là vỏ chuối chẳng hạn á, thì mình ủ thành phân, ừm.
Ừm. Cũng đúng. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, sao? Ừm, mình hiểu. Ừm. Nhưng mà cái khi mà bạn ủ như vậy thì bạn có cái cách nào để cho nó có thể là nó, ờ, nó nhanh phân hủy, và bạn nhanh, gọi là, có thể sử dụng bạn bón cho cái vườn rau nhà bạn hông? Ừm.
À, đối với mình á thì, à, biết sao hông? Tại vì là công việc mình cũng nhiều, hông có nhiều thời gian để mà để mà có một cái quy trình, gọi là, một cái quy trình chuyên nghiệp để mà xử lý phân, đúng hông? Thì thường á thì, à, mình có chậu cây ở ngoài ngoài đó, thì mình cứ, ờ, đào một cái hố như vậy đó, rồi xong cái mình chôn những cái rác thải sinh học trong đó, thì nó tự động nó sẽ phân hủy, rã theo thời gian một cách tự nhiên nhất, chứ mình không có ép nó phải phân hủy liền, hoặc là phân hủy nhanh ừ, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi á, đúng rồi.
Ừm, mình hiểu. Rõ ràng ha. Ờ, đúng, đúng, ừm. Ừm. Đồng ý, ừm. <chuckles> Ô kê, ừm, để cho nó tự nhiên hơn. Hiểu, nhưng mà, ờ, <chuckles> nhưng mà bạn, khi mà bạn đào một cái hố như vậy thì cái cái hố nó có, kiểu là, ờ, được đậy nắp hông? Và, gọi là, bạn làm sao để mà có thể là, à, khi mà bạn cần để vào á, ờ, bạn bạn để vô bình thường, hay là có cái, kiểu là, bạn, à, chia cách ra cái hố, ừ, cái này là một tuần đầu tiên, cái này là qua đến tuần thứ hai rồi hông? Ừm.